जी, जी। मैंने भी मतलब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मतलब जो आजकल जो ख़बर होती है, जो हमारे पर्यावरण के खिलाफ़ जा रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत बढ़ रही है और इससे मतलब अ, आख़िर में मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा दुर-प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि मतलब लोग जो हैं, काफ़ी ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं अपने रहने के लिए, घर-वर बनाने के लिए और जैसे देखा ही होगा फैक्ट्री वग़ैरह कितना धुआँ छोड़ती हैं, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है अ, इंसानों पर भी और जो जंगल में जितने पेड़ और फिर मतलब अगर पेड़ हीं होंगे तो इंसान जिएगा कैसे, तो आपको क्या लगता है?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।

वहाँ एक समय बाद ना रेगिस्तान आ जाएगा। मतलब वह वे रेगिस्तान बन जाएगा। जिस हिसाब से वहाँ गर्मी हो रही है और जो ये वाला है ना इलाक़ा जैसे राजस्थान हो गया और दुबई हो गया, ख़ास तौर पे दुबई हो गया। तो दुबई को, राजस्थान को हम इन्हें डेज़र्ट वाला एक एरिया समझते हैं। पर यहाँ पर अब ना बारिश इतनी ज़्यादा मात्रा में होने लगी है कि पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा उगने लगे हैं और अ, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले समय पर ना ये अ, मतलब फ़ॉरेस्ट बन जाएँगे।
जी। जी, जी। हाँ। जी। वही। जी, जी। मैं आपकी बात
इतनी ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेशन होने लगेगी।
जी, जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि आपने बोला कि क्लाइमेट हो रहा है। अ, मतलब ऐसा रिपोर्ट की मानें तो मतलब ऐसा हो रहा है कि पिछले कई सालों से जो गर्मी देख रहे हैं हम वो ह बढ़ती ही चली जा रही है बढ़ती ही चली जा रही है। और उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है जानवरों पे और मतलब हमारे पर्यावरण में भी और देखा होगा ही इतनी गर्मी अब सहन भी नहीं कर पा रहे हैं लोग और आने वाले मतलब समय तक जो है मतलब ऐसी गर्मी पड़ेगी मतलब इंसान का बाहर मुश्किल हो जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल।